So, do'n. No'ng nakuha ko na 'yon, yun sa sapul. Kaya yun, pinagmalaki sa handaan or 'pag maghahan maghahanda ako. Mag-iimbita ako sa bahay, kahit simple lang inuman. Siyempre pakakainin mo muna yun pa ang maganda do'n, ulam mo na, tapos panghulas mo pa, 'pag yung nakainom na sila dahil 'di ba may mga manginginom gusto sabaw? Oo, pam pampababa daw. <chuckles>
Okey. <laughs> Mainit-init. Mm. Oo. Naku, naman. Parang ang sarap-sarap niyan kasi parang ano eh, nilaga siya <gasps> na sinigang, 'di ba. Kumbaga tapos dinagdagan mo pa siya ng konting twist. Eh, yun nga, nabanggit mo na paa lang talaga, di ba. Ano ba yan? Paano bang klaseng paa? Kailangan ba may kuko pa yan, or what? Di ko lang kasi ma-imagine eh. Paano ba yan? Kasi di ba, 'pag bumili ka ng ganun, may ng buto-buto, may mga ganun pa yung parte eh.
Hmm. Oh. Oo. Actually mayro'ng 'di ma-imagine. Mm. Oo. Napapansin mo yung ano, 'pag namamalengke ka, yung mga nakasabit na mga paa ng baka
Mm, mm. Kaya nga.
na nando'n pa talaga yung kuko? Yun yun, tapos pacha-chop mo ng siyempre hindi mo ise-serve nang buong gano'n yun. Para kang cannibal naman no'n. <laughs>
<gasps> O kailangan tanggalin? Ganun ba yun? Kumbaga, putulin?
Mm, pwede mong tanggalin pero yung iba kasama kasama na talaga yun. Tapos i ika-cut mo yun eh, ipaka-cut mo lang ng tamang mga su 2 to 3 inches ganyan.